Ouais, tout à fait. <chuckles> Pour la petite anecdote, heu, mon mon oncle, là-bas, il était, hem, pâtissier-chocolatier. Donc ça faisait partie des 1ers un peu de français, heu, qui s'installaient là-bas. Et heu et en fait, il faisait venir tout ces produits, heu, bah, de Suisse et cetera et d'ailleurs, ils faisaient les les gâteaux pour, heu, Disneyland.
<chuckles> Mmh mh. Ah ouais, ça devait oh beh, t tu m'étonnes, ça devait être une référence. En plus, s'il prenait la peine de tout faire importer. C'est un sacré investissement d'ailleurs de tout faire importer, mais par contre, c'est un gage de qualité et il est Il a dû devenir le pâtissier référent. Purée il il est il faisait les pâtisseries de Disneyland. Incroyable!
Pour les anniversaires. <chuckles> Donc, heu. Ouais, mmh mh. C'est ça. Ouais. Ouais, ils faisait les gâteaux d'anniversaire donc, heu, en ouais il a vraiment le vécu le le rêve améri ils ils ont vécu le rêve américain quoi. <chuckles> Donc, heu.
C'est génial.
Ouais. Et en gros, bah, heu, ils ont eu la chance de vivre ce ce rêve américain et ils avaient acheté une très grande, heu, propriété, heu, du côté de Zellwood, c'est un petit quartier que tu trouves à Orlando. Donc vraiment la la maison magnifique comme, heu, la maison de Forest Gump, heu, tu sais? Dans dans le film, grande maison un peu coloniale américaine là, le long de l'eau, heu, superbe. Et en fait, hem.
D'accord. Mais non, mais non. Ah et quand tu dis qu'ils ont vécu leur rêve américain, heu, tu y es vraiment quoi.
Ouais, ouais, c'était c'était génial, ils avaient un un grand verger, donc genre le matin je me réveillais, je mettais mes chaussures et heu, je montais dans le golf car et genre j'allais chercher mes mes oranges à presser le matin dans le jardin et tout, je revenais à la maison. Ouais, on faisait les pancakes, on faisait ouais, c'était vraiment très grand, on se déplaçait en en golf car dans la propriété. Donc, heu, vraiment, bah, hem, incroyable le cadre. Et en fait, hem, ils étaient au bord de l'eau.
Le golf car? Ah ouais, donc ils ils avaient une immense propriété. <chuckles>
Et avec mon cousin, on était tout le temps dehors. On était tout le temps, tout le temps dehors parce qu'on avait un parc incroyable. Donc on on était tout le temps en train de faire les idiots un petit peu à l'extérieur et cetera. Et on avait un kayak, mmh. C'était trop bien. Et on avait un kayak et en fait, ce ce ce lac qui était à côté, bah, on peut mettre le kayak dessus et se balader librement. Donc c'était super cool. Et en fait, heu, c'était, heu, relié à tout un réseau, un grand parc national qui est à côté.
Ça fait rêver. Oh là là.
Et en gros, bah, il y un truc auquel il faut faire hyper attention, heu, là-bas, c'est les alligators.
Et ouais, les alligators, c'était, heu, c'était évident, bien sûr. Ah ouais.
Ouais. C'est ça. Mais si tu veux, on avait l'habitude parce qu'on on faisait souvent du kayak et cetera. Et en gros, les alligators, ils sont hyper communs. Genre tu les vois sur les arbres, heu, le long des berges et parfois ils passent même sous le kayak quoi. Genre il y a pas il a pas faut faire attention, c'est il y a beaucoup de bon sens et cetera, mais genre, tu te sens pas en danger en général parce que tu sais? C'est des gros kayaks un peu larges là, bien stables. Donc au contraire, c'est trop cool quoi tu vois les animaux de près et compagnie, et en fait on passait notre temps à ça.
Ouais, oui et puis c'est pas des requins, ils ont pas peut-être pas la force quand même de renverser un kayak, quoi.

Ouais, en fait, tu as tout à fait raison, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui supportent pas ça. En fait si, heu, le bébé perd l'odeur, elles vont croire que c'est un intrus. En fait, il y a certaines espèces d'oiseaux qui vont, hem, heu, parasiter les nids, c'est-à-dire que parfois ils mettent leurs propres œufs, pour qu'une autre maman les élève. Il y a plein de choses comme ça en fait, ou parfois ils vont cacher des bébés ou des choses comme ça, et du coup il y a des, heu, oiseaux qui sont très sensibles à l'odeur. Donc en fait si l'odeur de leur progéniture change, elles vont se débarrasser des œufs parfois ou des petits, il y a il y a vraiment ce phénomène. Après, ça dépend vraiment des animaux. En fonction de l'espèce, heu, et cetera, ça change. Par exemple, les les crocodiliens, donc heu, la grande famille des crocodiles, heu, qui inclut tout hein, gavial, alligator et tout. Par exemple, il y a des, heu il y a certaines espèces, où les mamans s'en fichent complètement des œufs et des petits. C'est-à-dire qu'elles pondent et e elles elles se barrent et heu, elles reviennent pas et ouais, tout à fait, ouais. C'est ça ouais, et il y en il y en a, heu, elles s'en f elles s'en fichent complètement, un p un petit peu comme les tortues. Tu sais les tortues elles viennent, elles pondent, heu, elles se barrent. Mmh mh, et en, mmh, et il y a en d'autres, heu, au contraire, qui sont, heu, extrêmement territoriales ou qui vont protéger leurs petits pendant un certain temps et cetera. Donc ouais tu as tu as raison, faut faut vraiment faire attention à la manière dont on interagit, avec la faune et la flore. Là, on était gamins, on était un petit peu bêtes, heu, et souvent, les enfants sont un petit peu stupides et cruels <chuckles> et on réalise pas toujours, heu, la gravité de nos actes.
Ouais. Mmh mh. Ah ouais! Aucun instinct maternel. <chuckles> Dur. C'est ce que j'a et c'est exactement ce que j'allais dire. Bien sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est exactement elles font leur travail quoi. <chuckles> Et inconscient surtout! C'est c'est c'est c'est pas forcément de la cruauté, c'est plus de l'inconscience, de l'insouciance, parce que la cruauté, ça aurait été de de de prendre ces ces petits bébés, puis de tu vois de jouer avec eux, de les retourner dans tous les sens, limite, heu heu, leur faire mal. Ça ça ça ça c'est cruel, c'est vraiment méchant et l'humain peut être cruel malheureusement, donc ça va, vous n'êtes pas du tout passés par cette étape. Vous, vous étiez juste dans l'insouciance, dans la curiosité aussi de de voir ça, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de voir ça, surtout que toi, tu ne vis pas là-bas, tu étais en vacances, heu, j'imagine là-bas donc, heu, donc c'est sûr que que que c ah c'est c'est presque, normal, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que dans dans le fond, heu, ce geste d'insouciance, non seulement, aurait pu avoir un une répercussion néfaste pour ces bébés si, heu, la maman les avait refoulés par la suite, et puis pour vous aussi, parce que tu dis que vous n'avez pas paniqué. Mais quand vous avez vu, heu, l'alligator, heu, maman, heu, énorme arriver vers vous, heu, et rapidement vous avez quand même dû heu, vous deviez pas être tranquilles dans vos chaussures quand même hein.
Ouais. Mmh. Oui, oui, tout à fait ouais. Là c'était plus de la curiosité. Mmh mh. Ouais. C'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Mmh.